А расскажи про место, гдэ ты где ты чувствовала себя чужой, но приняли как свою.
Ну, у меня таких мест в жизни много. Я везде себя чувствую чужой. Вообще совсем везде вообще совсем везде, вообще совсем всегда, потому что я
М. Мгм. Ничего себе! Даже даже в своей стране, в своём городе!
<chuckles> То то т понимаешь ли, вот в связи с этими всеми миграциями ещё вопрос: что называть своей страной? Последний раз я приехала в город, где у меня, в общем-то, осталось жилье, где я м, прожила, щас заплачу, лучшую пору своей жизни. Шучу. М, лучшее наступило потом, наверное. Щас точно заплачу, шучу. А вот, ам, м, я поняла, что я там вот, ну, как вообще, я вообще, вот вообще никакого у меня нет, э, как это назвать, ничего ничего нет вообще.
Мгм. <laughs> <laughs> Ностальгия? Ну, ничего нет. Ты имеешь в виду что? Не нет, э, какой-то привязанности, ностальгии? Или чего нет? Ничего нет?
Вот ничего этого нет. Ничего этого нет.
Ага.
У меня очень сильно поменялась жизнь, я очень сильно поменялась, та страна тоже очень сильно поменялась. Тот город и даже район вокруг моего дома поменялся как внешне, так и по духу.
Да. Мгм.
Исчезли некоторые магазины, открылся новый большой ресторан с совершенно мне непонятным концептом, мне не нравится. Установили заборы вдоль Невского Да-да, я жила прям на Невском, мгм.
Мгм. Мгм, классно.
А вот, поэтому как-то вот тс ни ничё нигде не екнуло, что называется.
Сильно всё поменялось, в общем, да? Мгм. Слушай, а сколько лет прошло с тех пор, как ты оставила свой город и потом вернулась?
Да лет-то прошло мало, собственно говоря. Дело не в том, вф сколько прошло лет, а в том, что я последние, скажем так, 10 лет жила, может быть, ну пару-тройку месяцев в году в этом городе, да, и до этого 10 лет я там жила.
Мгм. Мгм, мгм. Понятно. То есть ты ты, в принципе, так как была не привязана, решила пуститься в путешествие, да, и, может быть, под подобрать какое-то более подходящее для себя место? Или просто так жизнь складывалась, тебя несло куда-то, и ты
Э, вот поэтому, тут как бы. Так жизнь складывалась, да вот щас у меня вообще ВНЖ других стран, и, в общем-то. <chuckles> В общем, так и и я не чувствую особо и там вот прям, что это мой дом здесь, я скорее чувствую сейчас, что у меня нет такого конкретного дома прям, понимаешь, как бы это ни звучало печально.
Мгм. Мгм. Мгм. То есть у тебя нет, э, такого вот пресловутого чу чувства оседлости.
У меня щас да, если говорить о том месте, вот и родительской квартире, где я, ну, не там, где я родилась, где я родилась и была маленькая, и им потом дали большую, как бы дали, да? Когда я попадаю в ту квартиру, я вообще просто, вот, внутренне настолько в недоумении
Мгм. Почему?
что эт это всё со мной не связано, это вообще не про меня, это вообще не я! Ну, извините, где тут, понимаешь ли, я? Нет, понятно, что родители- это родители, это святое, но где тут, понимаешь ли, я, как я, как которая я сейчас, и где вот этот вот, понимаешь ли, рабочий квартал какого-то промышленного города вообще.
Ничего себе! Мгм. Мгм, мгм, мгм.
То есть это такое ощущение, у меня диссоциация прямо, это точно не мой дом.
То есть место не соответствует твоему внутреннему миру нынешнему.
В какой-то мере, да. То есть, я точно не воспринимаю это место как дом изначальный.
Мгм. Да, да, да. Понятно. Так. Ну, я так понимаю, что ты никакое место сейчас не воспринимаешь как дом? Или я ошибаюсь?
Да, скорее всего, никакой не воспринимаю как дом. Ну вот, э, если говорить про такой свой опыт последний, могу рассказать про, допустим, жилье. Я вот снимала, щас я опять туда возвращаюсь, когда я в 1 раз попала в это жилье
Мгм.
меня встретила женщина, ну, вот на вид сильно, как сказать. Вот не хочется быть расистом, но она, о, ливанка.
Мгм.
И это видно. И я думаю: "Ничё се, это же вот совсем другая культура", ну и всё такое, да. И она действительно М, потом оказалось, что, м, ну там немного как бы получается, что это квартира в ее доме с полностью отдельными входами, и всё такое, но она, о, живет там с 2 дочками. Она вот очень так тщательно выбирала квартирантов, хотя, казалось бы, вход отдельный, уж почему она так прям вот на это всё? Но это ее дело, как бы не мое, окей. Мы с ней проболтали 2 часа. Первое у меня было восприятие, что действительно она из другой культуры, с другими взглядами, хоть она родилась в Париже и очень образована, и говорит на нескольких языках.
Да, ага. Мгм. Мгм. Да. <clears throat>
И я подумала, что раз она так тщательно выбирает квартирантов, то, может быть, мне здесь вроде бы как и не место. Ну, в том плане, что
Мгм.
а, как-то вот.
А почему ты так за себя решила? По каким признакам?
Ну, как-то ну, как-то слишком уж так тщательно она всё. Хотя, а, ты знаешь, вот еще на тот момент у меня сработала интуиция. Что я се сказала: "Жить надо с любезными людьми". Она своим квартирантам стелет постельное хорошее белье и дает хорошее пуховое одеяло, значит, она всё-таки приличный человек.
Да. Мгм. <chuckles> Но озаботиться, наверно, о людях, которые у нее живут.
О да, и это для меня важный очень фактор, на самом деле, это какие-то для меня это какая-то ценностная характеристика человека. Когда, знаешь, она мне даже, м, показывала жилье, когда она мне сказала: "Ой, слушай, здесь всё вот как, здесь все очень чисто, очень хорошо, я сама могу здесь в любой момент ночевать, ко мне вот брат приезжает, он ночует то в той, то в этой квартире, ну вот я тут как раз после него всё уже поняла, поэтому, собственно говоря, тут как бы вот, как для себя". Но оно так и есть.
Мгм. Мгм.
Оно так и есть, это меня очень к ней расположило, несмотря на то, что я вот подумала, что вот она всё-таки из другой культуры. Э, она меня еще угостила какими-то восточными сладостями, вот, очень дружелюбно, но я поняла, что у нее совершенно другой бэкграунд, то есть
Так. Мгм. А что ты имеешь в виду, бэкграунд? Разве важен какой-то бэкграунд для человека, который ищет себе жильцов просто, э, в жилье?
Конечно, раз она так тщательно ищет. Ну, то есть, вот вообще на самом деле неважно, никто же не заставляет тебя взаимодействовать с хозяйкой, да, у тебя отдельный вход, отдельная квартира, пожалуйста, живи- не хочу. Не было это для меня прям так важно, чтобы сказать: "Нет". Я здесь пытаюсь просто с объяснить что? Что про квартиру я сразу решила, что мне эта квартира подходит, потому что здесь место для бега, здесь 2 спальни, я люблю 2, мне одной надо 2, да, я знаю, что это звучит странно, но я в 2 спальнях прекрасно помещаюсь.
Мгм. Мгм. <laughs> Я хочу, чтобы был выбор, да. <chuckles>
<chuckles> Вот. Да. <laughs> У тебя что, был выбор? Как да-да-да, да у меня э, я привыкла менять обстановку, да, то есть, <grunts> э, мне нужно сменить обстановку. Ну, иди поспи в соседней спальне. Ну, окей, здорово. Вот. М. Да, я для за квартиру сразу решила, но я с первого взгляда, несмотря на то, что мы очень долго с ней разговаривали, ее дочки пришли, очень так со мной, м, тоже поразговаривали, да, потому что девочка 1 говорит на французском, на испанском, на английском, а 2- только на французском и на испанском, потому что французский- это родной язык хозяйки, э, живут они в Испании. Вот.
Сегодня с сегодня здесь, завтра там. <laughs> Да. <laughs> <laughs> Мгм. Мгм, мгм. Поняла, ага.
М. А потом оказалось, что мы подружились, в общем-то, несмотря на разницу во взглядах и вот то, что мы из абсолютно разных культур, эм, и объединила, наверное, вот, э, некое иммигрантское прошлое и настоящее. Она тоже иммигрант везде, где бы она ни жила. Когда она жила в своей стране, так как она рождена от алжирских родителей, ее воспринимали как иммигранта во Франции. Когда она переехала в Англию учиться, ее воспринимали как эмигранта. Когда она оттуда переехала вот в Испанию жить, ее опять воспринимают как эмигранта.
Мгм, мгм. Н-да. Мгм. Ну да. Мгм. Вот тебе как раз-таки еще один пример, как, э, не почувствовать себя у себя дома, да? Ты везде чужой.
Именно. И мне кажется, что именно на этом фоне мы и подружились.
Мгм. Слушай, ну да. <giggles>
Уже Да, уже в момент переезда я как-то вот Если до этого я думала: "Вот мы из разных культур", что-то еще, что-то еще. Потом у меня всё это уложилось в голове, и я поняла, что, м, наверно, разница культур не такую большую роль играет, как дружелюбность и расположенность. Толерантность к другим по отношению к другим культурам, по отношению к инаковости людей. Да, вот что, собственно говоря, и у нее, и у меня с избытком.
Мгм. Да, да. Мгм. Мгм.
И вот это вот качество помогло мне в том жилье жить комфортно, и вот я сейчас туда возвращаюсь именно поэтому.
Мгм. Слушай, ну, раз ты туда возвращаешься, значит, всё-таки тебя реально там при приняли как за своего человека.
О да, давай звать это место домом. Давай называть это место моим домом. Нет, я так не чувствую. Это мой дом. Там для меня слишком мало деревьев, я люблю деревья.
Да. Нет? Мгм. Мгм. А, то есть, чтобы еще и почувствовать себя не чужой, да, нужно еще иметь определенные атрибуты.
Вот. Определенное количество деревьев, да. Мало того, что определенное количество спален. Нет, просто
Да. Так, то есть сразу отсекаем пустынные территории <laughs> или какие-нибудь другие, да, тоже.
Вообще отсекаем, вообще. Куда, зачем они мне? Нет, оставьте себе, пожалуйста. Не надо. От меня отсекай, забирай себе.
<chuckles> <laughs> Хорошо, половина земного шара отошла мне.
Вот вот вот. Мне не надо много земного шара, мне достаточно местечка у моря, на полуострове Киберон во Франции. Меня устроит.
А, то есть, в принципе, мы определились, да, куда тебя можно отправить, чтобы ты наконец-таки почувствовала себя своей?
Да, да. Ах, кстати! Именно так! Мы, когда туда приехали 1 раз, а, на машине, м, <clears throat> путешествовали на машине, и там мы туда приехали с какими-то бутербродиками на пикник, ну, такую еду, которую на пикник обычно берут, да, там, с термосом, с вином, не суть важно. И было уже вечер, вечерело.
Мгм. <laughs> Я так понимаю, вино было в термосе, да. <laughs>
Нет нет нет, это Франция, там не нужно скрывать вино ни от кого. Вот. Э, и я вот эти вот дома прибрежные, м, в них в некоторых горел свет, и я такая: "Ах, как будто бы я здесь всегда жила, как будто бы это моя родина, как будто бы как будто бы я здесь хочу жить, понимаешь?"
А, хорошо. Мгм. Ух ты. Слушай, а по каким признакам все-таки Ну, понятно, там были деревья, да? <giggles> Да и несколько спален в доме. А по каким вообще признакам?
И много спален. <laughs> Но это большие дома просто были.
То есть тебе тебе как-то, вот, э, место просто очень симпатично было?
Конечно, это очень такое место красив во-первых, там очень красиво, это рядом вот это вот океан получается, да, деревья, сосны, песчаный пляж, вот эти красивые дома. М, явно там никогда не будет никакой застройки такой, ну, такой другой, да, там вот, да, массовой, да, правильное слово, а, там есть магазины, а, там есть кафе, рестораны, то есть там есть всё, что нужно для комфортной, спокойной, тихой, размеренной жизни моей.
Мгм. Массовой, да. Мгм. Мгм.
А, мне просто показалось, там так красиво, так романтично, вот эти камни ещё, вот эти приливы, отливы, э, хорошая погода, вот просто вот вот, я так решила, и всё тут.
Мгм. Мгм. Ну, то есть и ты ты почувствовала, что это место потенциально могло бы стать твоим домом.
О да, дайте мне вот тот дом, вот тот, я даже знаю, какой там конкретно.
<laughs>
У меня есть уже там дом на примете.
Мгм. Слушай, ну для тебя, то есть получается, да просто интересно: мы до этого с тобой говорили о том, что, м, квартира родителей, да, она не вызвала у тебя каких-то определенных чувств, именно связанных с принадлежностью, да, что это мой дом, это какое-то мое там чувство с место силы, там, да, как многие считают.
Вообще нет, вообще, вообще нет, вообще прям мимо.
То есть, это все-таки далеко не всегда связано с людьми и с какими-то воспоминаниями, может быть, да, из детства, то есть, для тебя это связано с какими-то.
Ну а что, у меня вполне подвижная мама: мама и на Киберон приедет, что тут такого?
<laughs> Ну это здорово!
Да, да. Не, нет, это не связано, наверное, вот, наверное, это не связано с людьми. Мне надо, чтоб было вот щас здесь соответствовало моим теперешним представлениям о красоте и комфорте.
Мгм. Мгм. А как ты думаешь, вот эти представления о красоте и комфорте, которые сейчас случились с тобой, они были бы актуальны 10 лет назад? И будут ли актуальны через 10 лет?
У меня, кстати Ты знаешь, хороший вопрос, э, мне прям самой интересно, если бы мне кто-то смог ответить на него, потому что, м, 10 лет назад, нет, они были не актуальны, я щас пытаюсь, дабы не соврать, я вообще 10 лет назад многого не понимала, я не понимала, зачем жить, допустим, не у моря, когда есть возможность жить у моря, и зачем жить в маленьком городе, если есть возможность жить большом.
<laughs> Мгм. Мгм. Мгм. То есть у тебя какие-то немного другие требования были, да?
Сейчас это Да, да, сейчас это, ну, если не диаметрально и не противоположно, то, скажем так, на 90 градусов-то точно.
Мгм. Мгм. То есть всё-таки, э, это еще и связано очень сильно с твоим восприниманием, что такое комфортное, что такое хорошо именно для тебя, для твоего душевного, может быть, да, спокойствия именно сейчас. А твое спокойствие, я так понимаю, меняется очень часто, <laughs> душевное.
Да да да. Именно. Нет, не часто не часто, ты мне льстишь, не часто. Ну, периодически иногда чуть-чуть подменивается, так скажем.
Нет? Подмени Да. Подул попутный ветерок, да, и могло что-то поменяться. Поэтому мы не знаем, что нас ждет через 10 лет, да, с тобой. <giggles>
Не знаем, абсолютно не знаем, что мне покажется идеальным, но, скажем так, тот дом в Кибероне и через 10 лет будет актуальным, как минимум, для сдачи.
Мгм. Ну, для сдачи, ну, это как бы, м, всё-таки инвестиция, да, но если говорить про то место, где бы ты чувствовала себя как у себя дома, не факт, да?
Вот так могу сказать. Да, да, да. Ну, кто знает, если бы он был моим, я бы, наверное, тогда смогла определиться, а так я даже не буду.
Мгм. Понятно. Ну, возможно, всё-таки ты туда переедешь, и мы с тобой там встретимся. <giggles>
Не очень возможно, конечно, не очень возможно. Ну что ж, спасибо тебе, кстати, за очень интересную откровенную беседу.
Мечтать не вредно. Тебе спасибо большое, что рассказала. Пока.